آآ، بن بنعملها بس للأسف بت <tsk> يعني بتنتهي بخناق. يعني اللي هو هي عايزة تفرض رأيها أو ال مش تفرض رأيها، اللي هو شايفة إن هي مش غلطانة وشايفة إن أنا آآ بتتحجج في حتة إن أنتَ، آآ لأ، أنتَ أوڤر في ال في ال في الغيرة، يعني أنتَ أوڤر في الغيرة. يا بنتي هم كده بيتعدوا عليكِ، أو بيتعدوا على خصوصيتِك. هو كده يعني مثلًا حصل موقف في العيلة، في العيلة عندهم مش عارف كان في تجمع أو حاجة زي كده وإحنا كنا معزومين، ففي عندها بنت بنت خالتها أو بنت عمتها حاجة كده يعني، فقاعدين وكده فبتقول لها قدامي، بتقول لها: "أنتم بدأتوا في حاجة والّا لسه والّا إمتى بقى تفرحونا بيكم؟" باين، هي مش كبيرة على فكرة هي أصغر مننا بسنة أو سنتين. فبتقول ل اللي هو واخدة عليها أوي يعني، آه، وقدامي كمان.
امم. آه. آه. أيوه. بتسألها يعني على، آآ، علاقتكم؟ آه، آه.
آه قدامي، فبتقول لها، أنتِ أنتِ يا يا اللي هو، هتخ هتبدأ مش ناويين بقى والّا أنتم اتأخرتوا ليه؟ أو حاجة زي كده. فأنا بق يعني بصيت لها كده اللي هو ترد عليها هي والّا أرد أنا؟ فردت عليها قالت لها، إن شاء الله خير وكده و وقريب يعني. ألاقي التانية بتزود برضه، أيوه يعني أنتم وصلتوا لفين أو عملتوا إيه؟
آه. امم. امم، حسيت إنها بتتدخل في خصوصيتكم جامد.
فأنا يعني بكل برضه احترام آه، بكل احترام وابتسامة خفيفة كده قلت لها: "والله دي حاجة خاصة بينا، لما نبقى نجهز هتبقي تعرفي. هنبقى نعزمك على الفرح." وعديتها بضحك. آآ بعد ال بعد الموضوع ده حسيت إن والدتها أخدت بالها أو أو مش والدتها بقى، آآ والد يعني والدة البنت اللي قالت كده. أخدت بالها فتقريبًا راحت اشتكت لوالدتها، فجات خطيبتي تقول لي ده هي قالت كذا، كذا، كذا، آآ بتحكي لي يعني، فقلت لها: "اللي أنا عملته ده الصح. ومن أولها كده عشان ما حدش إيه، يتدخل في حاجة ما لوش فيها." <tsk> يعني ده تعدِّى كده على خصوصيتك. يعني ت هي مالها هي ت نبدأ إمتى والّا نجه نجهز شقتنا إمتى والّا نعمل حاجة إمتى؟ <tsk> فاهماني؟ ده تعدِّى على خصوصيتنا. هي تقبلت الحتة دي.
امم. آه. امم، يعني آه. آه فاهماك. طب